Tabii bu, ııı, bahsettiğim o ufak barda da, Rodos'taki bir de yine bir mahalle barım vardı benim, orada da gittiğim zaman işte, iii, ben bir yere oturduğum zaman aslında ilk, ııı, şey önüme geliyordu. Yani her zaman aşağı yukarı aynı şeyi içerim zaten. Emm, <chuckles> tabii o ilk şey önüme geliyordu. Böyle merhaba merhaba dedikten sonra, iii, önüme geliyordu ve o işte o geldikleri zaman da zaten biraz da muhabbet ediyorduk. Imm tanınmak evet güzel bir şey <chuckles> ya o konuda.
Çok havalı. <chuckles> Hımm. Değil mi, değil mi? Peki ama o tarafta böyle, eee, işte ne bileyim, bazen böyle mekânların böyle geçmişi oluyor ya, mesela ne bileyim işte bin altı yüz elli beş yılında kuruldu falan. Oradan beri buradayız <chuckles> falan gibi şeyler oluyor. Var mı öyle böyle keşfettiğin bir mekân? Ama mahallende de o olması gerekmez. Yine böyle yaşadığın şehirde de olabilir. Başka mahallelerde mahallelerde de olabilir. Böyle çok popüler olmayan, yerel ama ya işte inanılmaz şey yapıyor işte deniz yemeği var, işte ne bileyim inanılmaz caciki'si var dediğin, eee, b bir yer var mıydı mesela mahallenin dışında?
Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, var. Tbii yani Atina'nın merkezinde çok fazla böyle mekân var ve he ş çoğ yani çoğu turistik olsa da hepsi öyle değil. İii, ımm, merkezden biraz daha açıldığın zaman, iii, çok daha fazla var aslında. Emm, tabii bir sürü var. Aklıma gelen, emm, böyle çok eskilerden kalma bir tane restoran var. Adını şimdi hatırlayamıyorum ama böyle bir bir avluda, eee, restoran. Böyle çok eski bir bina falan da değil. Bir binaların arasında sıkışmış bir avlu. Eee, fakat Atina'nın en kaliteli, iii, 3-4 mekânından birisi mesela orası ilk aklıma geliyor. Çok eski
E, yani. Çok iyi. Tamam. Anladım. Hımm. Öyle mi? Na Yani bar mı? Restoran mı? Re hani restoran işte ne bileyim ne yemeği yapıyorlar?
Hı hı. Restoran. Eee, yine klasik Yunan mutfağı aslında. Eee, hı hı, klasik, tabii tabii, yerel mutfak ama, emm, her şey böyle normalde dışarıda yiyebileceğin yerden 2-3 tık daha kaliteli. O o yüzden çok enteresan çünkü dışarıdan baktığın zaman restorana bile benzemiyor öyle bir yer.
Yunan mutfağı, yani yerel mutfak. Anladım. Ha, o kadar yani. Evet, değil mi? Salaş bir yer. Eee, anladım, anladım, çok iyi. Peki diğer tarafta böyle baktığında, mesela yani bu b süreç doğal mı işliyor? Eee, ya da ne bileyim işte markete çıkıp geldin, eee, ya bir mekân gördün, ya akşam gidelim ya da ne bileyim yine markete gidip geliyorsun. Ya ne bileyim bu buradan değil de bir şuradan bir sağa döneyim de eve gideyim e, gibi mi oluyor? Yoksa hayır işi gücü bırakıyorsun ve evet şimdi mahallede yeni bir yer keşfedeceğiz. <chuckles> diye hadi bakalım, tabana kuvvet mi diyorsun? Nasıl oluyor orada keşiflerin? Daha çok hani şey mi, planlı mı yoksa hani, eee, gidip gelirken keşfediyorsu gibi misin?
Tabii tabii. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hı hı.